そ、で、僕が片言の英語で「300ドルだったら、僕、今すぐ、はお金払えるから買えるんだけど、さんびゃくドルにできる？」って聞いたら、しばらくちょっと考えて「ちょっと待て」って、裏行って、戻ってきたら「分かった、じゃあ、お前、今、今日、絶対、今買うのか？」って言うから、「うん」って言ったら、「じゃあ300で良いよ」って言ってくれたのね。
うん。 はい。 うん。 はい。おお。 はい。 はい。うんうんうんうん。 はい。 うんうん。はい。 おお、素晴らしい！
でもでもさ、でもでもだよ、その、支払いクレジットカードなのだよ。<laughs>
はい。はい。 ああ、なるほど。リミットか。
<laughs> だからさ、ちょっと「お前、払えんじゃねえか」って思われるじゃん。でもでも、「いや、僕、これ、あの、300ドルまでしか使っちゃダメっていうリミットになってるから、さん、300ドルじゃないと買えない」つって、きって買えたのよ。
うんうんうん、そうですね。うんうん。 うん。 <laughs> うまい。<laughs> はい。うんうんうんうん。 ああ、素晴らしい。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
危ないですよね。クレジットカード、上限あるんじゃないか、って感じですよね。うん。<laughs> 確かに確かに。 ああ、危ないですね。おお。 はい。 あ、そうなんですか？うん。
そう。その、ヤードセールみたいのとかってあるのね、こっちって。ん、まあ、フリーマーケットみたいなもんで、そう。そう。なんか、芝生の上とか庭とかにでやってんだけど、そうそう。で、さあ、そん時僕、芝刈り機が壊れて、で、あの、しどっちみち新品で買うんだけど、すぐ買いたくなかったの。もう、夏が終わるんで、冬、芝刈りあんま、いらないじゃん。
ああ、なるほどなるほど。はい。フリマみたいのはい。お家の。うん。あ、庭とかでやってますよね。うんうんうん、はい。 はい。 はい。おお。 はい。 はい。 はい。 うん、いらないですね。
だから、短期間だけ、2ヶ月ぐらいだけ、欲しいだけだから、中古のやつ買って
うん、はい。 うん。うーん、なるほど。